Cuando vuelves a ver algo viejo, estamos hablando ya sea de una foto, de una serie antigua, o de una canción que escuchabas hace muchos años. ¿Qué es lo que se te viene primero a la cabeza?
Pues, fíjate que justo estaba pensando como qué qué medio me da más como nostalgia, o qué me hace recordar más como ah, el pasado. Y justo estaba pensando en en que hay ciertas canciones que hace años no escuchaba, y que de repente escucho ahorita. Y lo primero que me pasa es así como un sentimiento físico como muy extraño que nunca he sabido Sí. Nunca he sabido explicarlo bien, pero es un sentimiento como as como en la panza, como de muchísima, no sé, o sea, es que tal cual la palabra es nostalgia. Sé que tendría que explicarlo un poco mejor, pero sí es como un sentimiento medio de tristeza y como de al al mismo tiempo sí, felicidad, como de estar sintiendo todo esto, em, no sé, y me pasa mucho con canciones.
Sí. Ujú. A ver. Okey, elaborame eso. Ajá. Claro. Oye. Es que, sabes que, me llama mucho la atención que no solamente dices: “Ay, se me viene a la mente, no sé, el momento en que la escuché por primera vez, el momento en que pasó esto o "No, tú hablas de una sensación física y eso me parece fascinante.
Ajá. Sí, o sea, obviamente, es también una cosa mental así como de recuerdo, y como de la sensación como de sentimiento de tristeza y felicidad al mismo tiempo. Pero a mí, personalmente, me pasa también como físicamente, o sea, como si e es más, si hasta me pasa como si apago la luz, y empiezo a escuchar una canción que escuchaba cuando tenía, no sé, 14 años, estoy com o sea, completamente físicamente me siento en ese otro espacio en el que la escuchaba. Es muy impresionante.
Ajá. Ujú. Ajá. Okey. Y por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que te pasó eso? ¿Con qué canción fue? ¿Tienes memoria de de eso que no d que que n no? A aunque no lo sepas explicar por completo, qué me puedas contar.
Sí. Pues sí, justo hace poquito me pasó con una canción de una banda inglesa que se llama Bloc Party, que, eh, la escuchaba mucho cuando estaba en la secundaria. Y me acuerdo que me gustaba escucharla antes de dormir, una canción en específico. Y hace poco encontré una una lista de reproducción de muchas canciones como de esa época, y y me salió esa. Y justo me recordé a mí misma a punto de dormir en mi cama de la infancia. Eh, y eso pasó hace poquito, entonces justo como que tengo muy muy cercana esa sensación ahorita.
Okey. Ya. Okey. Es casi casi lo describes como si hubiera sido un deja vu, que no es que ya lo que lo estés pasando en ese momento. Ay, este momento de estar escuchando la canción ya lo viví, sino realmente te transportaste casi que astralmente a ese momento.
Exacto. Exacto. Justo. Sí sí es como impresionante la teletransportación que te da, como este recuerdo de canciones. Y bueno, obviamente, no solamente pasa con canciones. También me pasa con no sé si has visto últimamente, eh, que hay como unos videos de de juguetes viejitos que usábamos casi cuando éramos niños, y le ponen una música también súper nostálgica, así de con niños como al con voces como de niños. Y eso también es una sensación, así como de solo puedo explicarla como de que se me se me encoge el estómago.
<chuckles> No. Ajá. Ajá. <giggles> Oye, pero esto que dices de los videos, bueno, realmente no tengo mucha idea de lo que mencionas, pero sí he visto, eh, páginas enteras, por ejemplo, en Facebook, que se dedican a la nostalgia, que te ponen comerciales de aquella época, eh, videos, clips de de programas de de del de antaño, ¿no? Entonces, sí, se se siente muy, actual este tema de la nostalgia, porque ahora con tanto, eh, medio, con tanta prontitud, con tanta manera que hay de sacar esos recuerdos, pues, están como más a la vista, ¿no?
Sí. Exacto. Sí. O sea, justo los que yo vi
Ah.
fueron en, o sea, no sé s bueno, en TikTok hay como, no solo videos, pero como también fotos. Y, entonces, ponen así como una recopilación de 20 fotos de juguetes de niños, o de o de como, no sé si te acuerdas, como de los VHS, de películas así como Hércules, o co así, que ponías cuando eras chiquito y todo eso. Y y al y de fondo le ponen una música súper así como, mm, mm, como de videojuego viejito, nostálgico, así muy, muy, ¿cómo se dirá?, como no no tengo la palabra bien, pero, ese tipo de de de videos que me han salido
Sí. Ah, mm. Sí. Claro. Ujú.
sí me entra así como también el recuerdo.
Y es Sobre todo si te quedas viéndolo te va el algoritmo te va a mandar más.
Exacto. Sí, definitivamente el algoritmo te manda más mientras más veas, y
Mm. Oye, ¿y tú ya llegaste a esa edad donde, <giggles> dices: "Ay, el tiempo pasado era mejor" o todavía no?
Pues, ¿sabes qué?, fíjate que sí, de una de alguna manera. O sea, como ahorita que soy adulta, y que ve y que tengo más independencia, y que puedo hacer lo que yo quiera al es como es es padre, porque porque, mm
Sí.
Y bueno, todo el mundo quiere hacer lo que lo que quiere, ¿no?, pero al mismo tiempo también, sí estos recuerdos, como que me llevan y me transportan a una vida que sí era más fácil, ¿no? O sea, sí era sí era más sencillo, no hay no había tantas decisiones, responsabilidades, exacto, eh
Claro. Ujú. Sí, irresponsabilidad. Claro. Pero también, pasa algo muy curioso, no sé, si estarás de acuerdo, ya me dirás. Esta industria de la nostalgia también lleva, o ha llevado a muchos adultos a comprar, o a vivir lo que en la infancia no pudieron, porque a lo mejor sus papás no tenían los recursos, o porque estaba prohibido en esa época, o porque, uh, no sé. Simplemente, adultos que a lo mejor ahora, con esta industria de de los reencuentros, desde que empezaron a salir los famosos <giggles> reencuentros, el reencuentro de Timbiriche, el reencuentro de eh, la nueva generación de Menudo, el reencuentro de reencuentro de y ahora, te puedes dar el lujo a lo mejor ya como adulta, con otro ni nivel eh, o adquisitivo de poder ir a estos conciertos, a lo mejor en una mejor, em, situación, eh, ubicación me refiero, a que no ya no vas a estar hasta atrás, que es el que podían pagar tus papás. Ahora ya vas a estar adelante, o te vas a comprar toda la parafernalia y todos los juguetes que ahora que antes no podías. Estás, eh, en ese en ese mismo barco, de de vivir cosas ahora con esa nostalgia, esa industria de la nostalgia, ¿ya te alcanzó?
Ujú. Sí. Sí. Adquisitivo, sí. Sí. Sí, justo que me da mm, es increíble que lo menciones, porque estaba pensando que yo, todas las navidades le pedí a Santa Claus, unos tenis que tenían como un patín, que tenían como una ruedita abajo. No sé si los ubicas. Y no jamás me lo trajo Santa Claus, o sea, nunca los tuve. <chuckles> Y ahorita vi a una niña hace poco con unos de esos, y dije: "Si yo quisiera, si siguiera queriendo tener ese tipo de de de cosas, sí, la podría comprar, y y y sería mi sueño de niña hecho realidad. O sea, como que sí
Ajá. Sí. Claro. <chuckles> Sí. ¿De calzado? ¿Y qué esperas para ir ahorita en línea y buscarlos en tu talla? <laughs>
buscarlos. Justo, o sea, lo pienso, y digo como: "A ver, tal vez ahorita ya no los quiero" Pero es un ejemplo como de algo como de, si ahorita quisiera, ya podría pagarlo, y y así. Y cul y claro, con lo que dices de los conciertos es, también es súper súper padre, porque, pues sí, o sea, como, por ejemplo, hace poco bueno, no hace poco no no sí, hace poco, vinieron los Backstreet Boys
Podría Ajá. ¡Claro!
que a mí me encantaban también, y de niña nunca los pude ir a ver, y sí fui a verlos. Y entonces, también ahí como que sané algo de mi infancia nostálgicamente.
Ajá. <chuckles> Sí, sí. Pues, qué bueno que pudiste, porque la verdad es que sí, o hay mucha, eh, eh, mucho en esa industria de la nostalgia y eso que los Backstreet Boys no tienen más que 20, 30 años, ¿no?
Sí, sí, pero pero eran mi máximo cuando era chica. Sí, eran mi top bandas del mundo. Entonces, pues sí.
Ajá. Y ahorita <giggles> y ahorita, por ejemplo, en ese concierto, eh, ¿con quién fuiste?
Fui con una amiga, que no era mi amiga en ese momento cuando más me gustaban, pero, mm, cuando reconectamos y
¿Cuál? Ajá, pero, que tenía este mismo granito todavía por sanar.
Sí. Exacto. Y reconectamos unos años después de bueno, unos años antes del concierto, más bien. Y fuimos juntas y estuvo increíble. Y, o sea, sí, fui con fui con ella. Sí.
Ajá. Qué padre. Y también fuiste, me imagino a la al al m mer a a la mercancía, ¿no?, de que, ay, mi playera, ahora s mi playera, y <giggles> voy a hacer lo que yo quiera.
¡Claro! Sí, sí. Tengo dinero, tengo ad tengo dinero de adulto, entonces, <chuckles> ya me voy a comprar mi playera. Claro, sí.
Ajá. <giggles> Claro. Oye, y entonces ahora, por ejemplo, ¿tienes algún?, los tenis vamos a dejarlos como que con un pin aparte, porque es como de que si quisiera, los compraría. Pero hay algo que, si se te atraviesa, ¿sí lo comprarías?
Ay, pues, siento que por eje
Porque con los tenis está el tema de seguridad, dices: “Uno bueno, a lo mejor de niña si me caía, me raspaba la rodilla, ahora de adulta si me caigo con esos tenis de ruedas me pue "Exactamente, ¿no? Pero eso es una cuestión de seguridad, a lo mejor, algo que no sea tema de seguridad y que sí quisieras, a lo mejor, tener.
Me rompo la cadera. Pues, justo ahorita estoy pensando y También había otra marca de como lápices, y s y estampitas y cosas así, que se llamaba Lisa Frank.
Ajá. Okey.
Que tenía como muchos animales y tenía como muchos patrones como de leopardo, pero rosa. <giggles> O sea, suena, s sí, suena terrible como lo estoy diciendo, pero eso me encantaba. Y s y no recuerdo si no llegaba a México esa marca, el caso es que nunca la tuve. Y hoy en día, sí, o sea, como que me encantaría tener algo de eso, o sea, me me se me hace increíble.
Ah, ya, claro. Ujú. O Oye, y ahora, que, por ejemplo, fuiste al concierto, y y todo esto que que has estado viendo en los videos que se te han atravesado de la nostalgia ¿qué qué sientes con con estas, digamos, que cápsulas del tiempo que te regresan al pasado? ¿Esto te impulsa, más bien como a a reconectar, a lo mejor con esas amistades que tenías en aquel entonces? O ya de plano a decir, bueno, esto lo voy a vivir como adulta, y lo pasado pasado.
Pues, tengo la gran gran fortuna, de que, la mayoría de mis amigas de mi infancia siguen siendo mis amigas hoy en día.
Ajá. ¡Oye, qué afortunada!
Sí, entonces, muchas de estas cosas compartidas de la música, y los juguetes, y todo eso, como que sí tengo a alguien con quien compartir estas sí esta como ese sentimiento que tengo. Entonces, la verdad es que sí es una gran gran fortuna como
Qué bueno. Pues sí, porque no cualquiera.
Sí, no cualquiera, lo sé.
Y entonces, mm, digamos que en el, en el eq en el equipo o en el barco de decir: "Eh, sí, estoy con mis amistades de aquel entonces y la nostalgia es algo bonito de vivir" ¿crees que las nuevas generaciones, s se perdieron de algo?
Pues, yo creo que más bien las nuevas generaciones van a est a van a crear su propia nostalgia. O sea, yo creo que las nuevas gen las generaciones de hoy en igual, y no sé, en 15 años van a ver hoy, y van a sentir el mismo sentimiento que yo siento hacia las Polly Pockets, o hacia al como los los juguetes de de antes, ¿no? Eso es lo que pienso que va a pasar.
Okey. Ujú. Okey. Sí. Aunque ya no casi nadie juega con juguetes ¿no? Ya es
Eso sí.
¿No sientes que se perdieron, esa, vida de de jugar con juguetes en vez de jugar solamente con pantalla? Por ejemplo.
Eso sí eso sí. Pues, hay niños bueno, tengo un sobrino y ese sobrino sí todavía juega mucho con juguetitos. Creo que más bien es ya algo como de niños un poquito más grandes, pero según yo, los niños chiquitos bueno depende, igual, y sí, todavía son, ya son niños iPad. Pero pero según yo, sí.
Ajá. Okey. Todavía. Okey, pues, esperemos que también tu sobrino, sea de estos que digan: "Ay" En unos años adelante: "Este era el juguete que me compró mi tía. Era jugar con él"
Sí. <laughs> Sí, exacto, seguro. Espero que sí, porque, sí le he regalado muchas cosas y espero que las que las sepa apreciar.
Bueno, por lo menos tú has visto disfrutarlas.
Exacto.
Okey. Oye, pues espero que todo lo que venga de aquí en adelante que se te atraviese, que alguna vez no pudiste tener, o que no lo podían comprar tus papás, o no te lo trajo Santa, hagas hagas algo al respecto. No te quedes nada más con el que: "Ay, si pudiera lo tendría" No, no, no, tenlo, ¿por qué no? <chuckles>
Sí, me encanta, sí, ojalá que sí. Tengo también que ahí priorizar qué cosas sí usaría, qué cosas sí me gustaría tener, pero sí, creo que es algo
Bueno. Pero a nada más, por el placer de tenerlos en una vitrina, de decir: "Es mío, yo compre. Qué va. <giggles> Okey, pues, muchas gracias por compartir este tema, estuvo muy bonito y me dio gusto que me compartieras tanto.
sí. Sí, exacto. No, muchas gracias a ti por estas hasta pronto.
Hasta pronto.